ครับผม ครับ แสดงว่า อ่า อย่างที่ตอนแบบว่า ช่วงแรกที่คุณบอกผมว่า คุณเองเนี่ยมอง มองในแง่ลบเยอะใช่ไหมครับ แสดงว่า จุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณแบบว่าพัฒนา ตัวเองมา ในการมองทุส ทุกสิ่งทุก อย่างในเชิงบวกเนี่ย คือการศึกษาจาก อ่า พวกเมนทอร์ต่าง ๆ
อ๋อ คือแบบจริง ๆ ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ โอ้ เมนทอร์ต่าง ๆ แล้วก็สิ่งรอบตัวของเรา นี่แหละค่ะ คือเรา รู้สึกว่า สุขภาพจิตของเราแย่ แล้วเรารู้สึกว่า เรา เราเปลี่ยนงานบ่อย มาก ๆ เพราะว่า เหมือน เหมือน ป เราหนีปัญหาอะ เหมือนว่า เราหนีปัญหา หนีสิ่งที่เราแก้ ไม่ได้ เพราะมันเหมือนแบบ เราโต ณ จุดหนึ่งอะค่ะ สมมติว่า วัยใกล้จะ เอ่อ 27-28 เงี้ย เรารู้สึกว่า เราเปลี่ยนงานบ่อย แล้วเรารู้สึกว่า เราไม่มั่นคงอะ แล้วเราเหมือนแบบ เหมือน เขาเรียกว่า เหมือนตัวเองมันยังเหลาะแหละ ๆ อยู่เลยอะ ยังแบบไม่ถูก ใจตรงนี้ก็ไป ไปที่ใหม่ ไม่ถูกใจ เงี้ย ก็ไปที่ใหม่ เงี้ย มันเหมือนแบบไม่มีอะไรแบบแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลย อืม
อ อ๋อ อือ อือ ๆ ๆ ๆ อือฮึ อือ ๆ ๆ ครับผม ครับ อืม อา ๆ ๆ ครับผม อืม อืม ๆ เข้าใจ เข้าใจเลยครับ อือฮึ เข้าใจเลยครับ เพราะว่าการเปลี่ยนงานบ่อย บางทีอะใน อ่า พวก ใบผ่านงานของเราอะมันก็ใช่ว่าจะดีนะ ถ้าเกิดว่าแบบว่า แป๊บ ๆ เปลี่ยน แป๊บ ๆ เปลี่ยน ไรประมาณเนี้ย เออ มันอาจจะบ่งบอกได้ว่า เราอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นคง อือฮึ
อืม ไม่ดี ค่ะ บางที่ ใช่ ๆ มัน อ่า แบบนี้เลยค่ะ คือบางที่ที่เราไปสัมภาษณ์ เรารู้เลยว่า เขาก็จะถามเราว่า "เอ๊ะ! คุณทำงานเนี้ย ยัง บางทียังไม่ถึงปีเลยนะ ทำไมคุณแบบ ทำไมเปลี่ยนงานล่ะครับ? คุณมีปัญหาอะไร?" อย่างเงี้ย คือเรา เราก็รู้สึกว่า เออ บางที เรา เราก็แบบ เราก็สตั๊งไปนะว่า เออ เราเปลี่ยนงานบ่อย บางที่เราก็ไม่ถึงปีนะ เราก็ยังเปลี่ยนเลยอะ เราก็เลยแบบพยายามที่จะพูดให้มันดูดีค่ะ กับ กับเวลาที่เขาสัมภาษณ์ แบบเนี้ย ก็เหมือนแบบ เออ เป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเอง นู่นนี่นั่น แต่ทั้งที่จริงมันไม่ใช่เนาะ เราก็พยายามไม่พูดถึงปัญหาที่เราเจอ
อืม อืม อือฮึ ครับ ๆ ๆ อ๋อ เออ ๆ ๆ ใช่ มันอาจจะเป็นปัญหาที่เธอ อ๋อ ดี แล้วครับผม อือ ๆ
อา ใช่ เราก็พูดถึงเรื่องดี ๆ พอแบบ เราก็มานั่งคิดกับตัวเอง อืม มันน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเราแล้วแหละ เราก็ต้องมาปรับที่ตัวเราแล้วนะ คือมัน ไม่ใช่ปัญหาที่คนอื่นแล้วไง มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยค่ะ
<chuckles> ครับ ๆ เออ

ใช่ เมื่อเราดูแลใจตัว จิตใจตัวเองให้แบบว่าสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ย เมื่อใจเรา อ่า พร้อม เราก็จะพร้อมที่จะแบบว่า ถึงจะไปดูแลคนอื่นได้อีกต่อหนึ่ง อือฮึ
คือ ใช่ พร้อมเนาะ อา จริง ใช่ค่ะ อันนี้แบบชอบมาก ๆ เลย คืออย่างที่คุณบอกอะค่ะว่าแบบ เขาเรียกว่า เมื่อใจเราพร้อมเราถึงจะพร้อมไปดูแลคนอื่นได้ ไม่ใช่แบบคนอื่นพร้อมแต่ว่าเราไม่พร้อม เราไปรับเขาเข้ามา เออ เราก็ fail <chuckles> fail แบบ โอ๊ย ไปไม่รอด อย่างเงี้ย แต่ต้องขอบคุณ
อา ใช่ ๆ คือไม่พร้อม เออ เราต้อง อา ถูกต้อง <chuckles> แต่เอาจริงคุณก็มีเทคนิคที่แบบว่าให้กำลังใจตัวเองเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย เนาะ
โอ้โฮ! แบบ จริง ๆ กว่าจะถึงขั้นนี้ได้ ต้องยอมรับเลยค่ะว่าต้องผ่าน ผ่าน เขาเรียกว่าผ่าน ผ่านศึกหนัก ผ่านอุปสรรคเยอะมาก จนจะแกร่งได้
อุปสรรคเยอะมาก <laughs> ถ้าเป็นหนังจีนนี่คือแบบว่า ประมาณว่าผ่านด่านเส้าหลิน 18 ด่าน อะไรพวกนี้ด้วยเปล่าครับ? <laughs> กว่าจะ ท สำเร็จได้
โอ้โฮ! เลือดคงแบบ เสียเลือดเยอะมาก แต่เราแบบรู้สึกว่า อุ๊ย ทำไมตอนสมัยก่อน บางทีก็คิดย้อนหลังนะคะ อุ๊ย สมัยก่อนทำไมเราแบบไม่เกลื๊อบ แบบไม่ ไม่คิดให้ได้เร็วกว่านี้นะ สมัยก่อนเราไปนั่งฟังอะไรก็ไม่รู้ อย่างเงี้ย เออ เสียสุขภาพมาก ๆ เลย แต่ก็ อืม แต่ก็ยังดีเนาะที่แบบเรามาถึงจุดนี้ แล้วก็สุขภาพจิตยังดีได้ ใช่
<laughs> อือ ใช่ไหมครับ ชีวิตคงแบบว่า อือ ๆ ๆ ที่เรา บ อือฮึ พัฒนาตัวเองมาได้ใช่ไหมครับ แต่เอาจริง ๆ ผม ผมชอบประเด็นแรกสุดเลยนะที่เราคุยกัน ผมชอบประเด็น เรื่องเงิน <laughs>
อืม ค่ะ จริง อันนี้ปั่นเป็นหลัก อันนี้แหละค่ะ
เพราะสังคมตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยเงินจริง ๆ เหมือน เหมือนมีความสุขตามเงินเลยเนาะ ปุ๊บ ยิ่งมีเงินเยอะ ยิ่งมีความสุขเยอะ ประมาณนั้นเลย <chuckles>
มากเลยค่ะ คือ ใช่คือ ใช่ คือถ้าเราไม่เห็นตัวเลขใน ในบัญชี ในเงินเนาะ ยังไงมันก็มีความถูกอะ ดีกว่าเราแบบหามา มันก็จะเพิ่มพูน อุ๊ย เป็นไงวันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สนุกมาก ๆ เลย ไว้มีโอกาสมาแบบ เขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยน พูดคุยประสบการณ์กันในเรื่องของ เรื่องราวดี ๆ ดีกว่า
ใช่ จริง ๆ ๆ ๆ จริงครับ จริงครับ ครับผม ครับ อืม ๆ ผมก็ต้องขอบคุณเหมือนกันครับ ทั้ง ทั้งเรื่องราวที่แบ่งปัน แล้วก็ทริกที่แบบว่า คือมันเอาไป ส สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริง ๆ ด้วย ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีนะครับ
ถ

อะ อา แน่นอนครับผม แล้วแสดงว่าแบบปัญหาที่แบบเครียด ๆ ที่แบบว่า อ่า มีปัญหาเข้ามาเนี่ย
อา แล้วก็ ค่ะ
เจอบ่อยแน่นอนเลย ใช่ไหมครับผม ถึงแบบว่า อา กลับไปเถอะ อืม อืม ๆ ๆ ๆ
อืม แน่นอน ค่ะ แล้วก็คือเจอ เจอบ่อยมาก ๆ แล้วคำถามที่ฉันชอบแบบใช้ตั้งโจทย์กับตัวเองบ่อย ๆ เลยนะคะเวลาที่ทำงาน ก็คือเราทำงานเนี้ยเพื่ออะไร อา เหมือนแบบว่า <tsk> วัตถุประสงค์ของการทำงานเนี้ยเพื่ออะไร 1 แหละ เราก็จะคิดเลยแหละว่า เพื่อที่จะ เรา สิ้นเดือนมาเราจะได้เงินนะ เพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง มันเหมือนแบบ ถ้ามีเรื่อง คำว่าเรื่องเงินเข้ามาเรารู้สึกว่า เรา เรา เรา อ่า เขาเรียกว่า เราฮึดขึ้นมาค่ะ เรารู้สึกว่า เออ เรามีพลังขึ้นมา
ครับ อา ครับผม อือฮึ <laughs> เออ ๆ ใช่ ๆ ๆ เข้าใจได้ เพราะจริง ๆ แบบว่าสังคมทุกวันเนี้ย ทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนด้วยกำลังเงินแหละครับผมเนาะ ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วแบบมีเงินเข้ามาเนี่ย มันก็แบบ <tsk> เป็นเหมือนอะไร เหมือนยาชูใจให้เรามีกำลัง วุ๊บ ที่จะสู้กลับเข้ามาอีก อา
ใช่ ใช่ค่ะ อืม บ้า มันเหมือนแบบเรากิน เขาเรียกว่าอะไร เรากินแบบ M100- M150 อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเรา เรามีพลัง บูสต์ ตัวเองขึ้นมาเลยอะ มันก็เลยแบบ เออ ใช่ คือถ้า
<laughs> อา โอเค ๆ อืม น่าจะใช่ เพิ่มทัศ ทัศนคติแง่บวกให้กับตัวเองเลย อือฮึ
จริงค่ะ ถ้าสมมติว่าเรา เรา คือก่อนหน้านี้ ดิฉันก็เคยเป็นคนที่แบบมองลบเนาะ เหมือนแบบตั้ง ตั้งของ เขาเรียกว่าเวลาที่เราเจอเรื่อง เรื่องแย่ ๆ อะ เราก็ชอบแบบมีคำถามลบ ๆ กับตัวเองอะ เออ เช่นแบบ
อ้อ อือฮึ ๆ
เอ่อ อย่างเช่น แบบเรา เราเครียดจากเพื่อน ท ที่ทำงาน เงี้ยค่ะ แล้วเราก็แบบ ทำไมเขาเป็นคนอย่างงั้นน่ะ ทำไมแบบ เราก็แบบ เอ๊ะ แต่คำว่าทำไม ทำไม ทำไม แล้วมันก็แบบ คล้าย ๆ ว่า ให้เราคิดวนอยู่ใน ใน ในกรอบตรงนั้นน่ะค่ะ มันก็เลยแบบกลายเป็นว่ามันเครียดกว่าเดิม ก็เลยก่อนที่เราจะแบบ move ตัวเองมาเป็นพลังบวก ก็พยายามหา เขาเรียกว่าหา อ่า หาพวก เขาเรียก ที่เขาคุยกัน เขาเรียกว่า อ่า เขาเรียกว่านักอะไรสักอย่างอะ ค่ะ ที่แบบ ที่เขาเวลาที่เขาคุยในยูทูบ หรือว่าอะไรอะ สร้างแรงบันดาลใจอะค่ะ เราก็ไปฟัง อา ๆ ใช่ประมาณนั้นค่ะ เราก็ไปฟังเขาแบบ จริง ๆ ก็ฟังเพื่อที่จะเอามาแบบปรับกับตัวเอง ปรับทัศนคติตัวเองอะค่ะ
อา ครับ อ๋อ อืม ๆ ครับผม อืม อือ อืม พวกเมนทอร์ทั้งหลาย อา ๆ ๆ